Okey. Anong klase bang gawain ang pinag-uusapan mo? Uhm, ‘yon ba yung parang napapagod ka or talaga nababagot ka dahil, dahil lang sa pag-chat sa mga client?
Ah, yung mismong gawain, eh, yung talagang, ah alam mo yung work? ‘Yon kasi ‘yon na talaga yung work ko, mag-chat. So, ewan ko parang hindi ak parang wala na akong ah, kumbaga growth parang wala na akong nakikitang growth sa sarili ko. Na parang ‘yon nalang. ‘Yon nalang yung ginagawa ko, parang wala na akong ibang natututunan kung ‘di mag-chat, mag-chat, mag-chat, gano'n. So, talag <coughs> ‘di ba nakakaano eh nakaka-bored 'no. Gusto ko ngang bitawan kaso okey din naman kasi yung, ah, sahod. So, medyo nag-aalangan talaga ako. Eh, hindi ko naman mahanap kung ano, kumbaga paano ako mas mamo-motivate 'no, eh yon nga talagang napakahirap para sakin kasi ayoko namang bitawan.
Mhm. Okey. Mga 7 hours yung trabaho mo 'no. Tapos ganiyan di ganiyan lang? Ganiyan lang yung gawa mo?
O mga gano'n. Mm, mga 6 hours. Oo, ganyan. Naka-ano lang ako, nag-aantay ng chat ‘pag may nag-chat. Copy paste tapos send ko na gano <chuckles> gano'n lang talaga.
Is straight yan? Straight ‘yan na ano gawa ginagawa mo? Okey.
Oo, straight. Oo, ‘di ba? nakaka nakakatamad.